あの自分だけじゃなくて、他の人がどう反応してるか見ないとダメですよね。
ああ、でもそういうのだと結構他の人もね、ノリノリじゃないですけど、「お、ついにか」みたいな感じで。
いますからね遊んでる人いますからね。そういう、分かっててやってる人もいますしね。だからいわゆる釣り状態なんでね、結構危険ですよね、ああいうのはね。
<laughs> <sniffs> そうですよね。だからほんとね、意図的になんかそういう情報を流すこともあるでしょうし、間違ってたっていうことも、もちろんね、あるかもしれないですけど
うん、ね。 はい。 ええ、だからやっぱりはい。
まあ、でもね、おっしゃる通り ええ。
ああ、さい一番最初に申し上げた通り、やっぱ、一次情報の確認と、あとは自分だけじゃない、他の人の評価を待つっていう冷静な対応が態度がやっぱり、情報の真偽を確かめるには一番な気がしますね。
あ。 はい。 うん。 ああ、そうですね。ああ、いきなり飛びついて、それをさらに拡散するようなことはさすがにね、まずいかもしんないですよね。
うん、ね。 はい。 はい。 拡散したこともあります。はい。<laughs> つい、ついついね、やっぱり、あの、脊髄反射しちゃうネタの時はあるんですよね。後で後悔しますよね。釣られちゃいますよ、ほんとに。
<laughs> はい。 ええ。そうなりますよ。うん。はい。
ええ。
ま、あとそのね、あの、一次情報っていうことでその海外の
はい。
あの、ニュースなんかをチェックするって時に、ま、例えばその、日本で流れてたニュースが元ネタがニューヨークタイムズだったとして、あの、ニューヨークタイムズで言ってることが、これまた、あの、本当かどうかっていうチェックとかまではされますか？
はい。 はい。